おお、あの、日本の北海道みたいな感じですか？
あ、もうそんなレベルではなくて、もうレベルが違いますね。あの、最低で、冬の一番やっぱ寒くなったね、みたいな時で、マイナス40度まで行くんですよ。
<laughs> マイナス40度ですか？それはすごいですね。全然もうなんか未知の世界ですね。
そうなんですよ。うん。 そうです。で、うんと今年、なんか、いつずっとね、なんか地球温暖化、地球温暖化って言ってるのに、今年すっごい寒くてですね、今年12月の始めぐらいから、うんと、大体コンスタントにマイナス30度なんですよ。
え、毎日、毎日さんママイナスさんじゅうどってことですか？すわあ、寒いですね。
そうです。そうです。で、特に寒くなると、朝晩の一番寒い時期時でマイナス40度とか。で、ああ、ちょっと、あったかくなったねって時でも、その日中の一番あったかい時でマイナス28度とか。
それはなかなか外に出るだけでも大変だし、家の中も寒いんですか？
そうなんですよね。で、ま、家の中は、家はですね、結構、あの、こちらの方の家は、ま、頑丈な作りっていうか、そういう風に熱を逃さないような作りなっていて、ま、その暖房さえ焚いてしまえば、ま、中はあったかいんですけど、でもやっぱりその、暖房代とかってすごい額ですよね。
確かにそうですよね。ちなみにいくらぐらいかかるんですか？
うん。 あい、うちは、もうガスで、ま、アメリカに住んでるんですけど、あ、うーん、でもひどい時でやっぱ300ドルとか
おお、やっぱりそれぐらいかかるんですね。なかなか大変ですね。
よんひゃくドルとか かかるんですよね。で、そういう経済的負担もあるし、で、さらに、で、あの、ちょっと北の方に住んでるんですよ、私。なので、もうほぼ、北極圏近く。なので
はい。 え、それははい。
あの、今ですね、ちょうど冬至がありましたけど、最近、あの、ほぼ、あの、日が昇るのが、うんと、11時ぐらい、午前。